はい。 学校で、一番影響を受けた先生の話を聞かせて頂きたいんですけれども。その先生とは、いつどんな場面で出会ったんですか？
あ。 あ、そうですね。うーん、いろいろな先生から影響を受けていて、まあ、本当は1人にするのを絞るの、とても難しいんですけれどもうん、でも、あえて1人にするのであれば、ええと中学1年の時の、ええ、地理の先生、ええ、ははい、一番印象に残ってます。
うん。 うん。 ですよね。うんうん。 はい。 うん。 へえ、地理の先生。

なるほど。
なんか、他の子が寄りすくとすごい嫉妬するんですね。<laughs> で、私先生と喋りたかったんだけど、もう、彼女がなんか、すごいもう、なんかね、あの、<laughs> こう、ガードしてて
へえ。<chuckles> はい。 おお、うん、ふふんふん。
喋れませんでしたね。
なるほど。なかなか女子校の女子校あるま、女子校の雰囲気が分からないんであれですけど。<laughs>
うん。 そうそうそう。うええええ。<chuckles> はい、いいえ
そういう女子校あるあるなんですかね？
そう、あるあるでしたね。
へえ。
なんか、あの、彼女は、あの、その先生、生徒会もやってたんで、あの、生徒会にも立候補して、あの、放課後ももうずっと先生と、もう、いろんな話してたんですね。
うんうん。 はい。 うんうん。